Allora, io sono una persona molto sensibile a mhmm, a queste mutazioni, appunto, de del tempo, delle stagioni, poi, soprattutto anche del tempo proprio ogni giorno se c'è il sole, o n è nuvoloso, anche questo mi mi influisce sulla giornata poi successivamen
Mh. Okay, quindi sei un po' metereopatico anche. Ah-ah.
Esatto sì. S tanto. Uhm, per farti un esempio, mhmm, le il cambio di stagioni, cioè, è la cosa un po' più che ha più impatto, forse anche più magari de di una giornata bella col sole, o di una nuvolosa, perché non lo so. Secondo me, appunto, le stagioni sono un po' connesse anche alla nostra mhmm, la nostra parte interiore.
Sì. Sì. Certo, indole, natura, carattere. Certo. Sì, sì, sì.
Sì, anche noi alla fine siamo fatti un po' <chuckles> delle stesse cose che di cui è fatta anche la terra, quindi diciamo che ci può ci può influenzare questa cosa. Io ti dico che, mhmm, sono una persona comunque che è nata d'estate, quindi amo amo il sole, amo
Diciam Sì, è vero. Certo. Ah-ah. E, quindi naturalmente <chuckles> lo associ certo a un momento insomma, al momento della tua nascita, per cui ti piace particolarmente?
Sì, penso penso di sì. Non è che, mhmm, il mio compleanno diciamo è sempre un momento bellissimo perché crescendo comunque ogni anno che passa poi, uhm
Mh-mh. <chuckles> E vabbè, quella è una cosa che <chuckles> a cui sono sottoposti tutti gli esseri su q su questa terra.
E e esatto. <chuckles> Arriva <chuckles> arr arrivano le domande esistenziali che poi alla fine ti ti rovinano la giornata.
Cert Vabbè, dalla voce, insomma, mi sembra che tu abbia ancora tanto tempo per farti queste domande cioè.
Mh. Sì. Però, appunto, ogni anno che passa sono sempre di più, quindi alla fine, ehm, diciamo
Vabbè, f quello un po' ci sta anche il fatto di diventare un po' più maturi, chiedersi farsi un po' più di domande in generale, no? Senti, ma, a parte l'estate, quindi ci sono delle stagioni che, invece, al contrario, ti danno una sensazione di oppressione, di stanchezza, insomma, che proprio non le sopporti?
Esatto. Esa